Mhm. Ja, vielleicht ist das ja auch was, was jetzt so als Phase 1 irgendwie gesehen werden kann, so das Onboarding, also wirklich fachlich und auch sozial mit den Kollegen. Und wenn das neue neue Jahr dann startet, vielleicht ist dann so 'n bisschen Phase 2: Dass du dann vielleicht sogar dich schon 'n bisschen vertrauter fühlst, auch nach der Weihnachtsfeier, und dann vielleicht so den den nächsten Schritt machen kannst, und vielleicht auch mal ich weiß nicht, gibt's da vielleicht auch noch irgendwie so Aktivitäten, äh, so Betriebssport oder so was, wo man Leute auch noch mal so, hm, außerhalb der Arbeit kennenlernen kann?
<laughs> Ja. Ja, stimmt. Ja. Ah, mhm. Ja, gibt es, also, habe ich mich aber noch gar nicht mit befasst. Also, ich war jetzt letztens beim Einstellungsgespräch da in der Personalabteilung, und die hatte mir auch irgendwie so 'n Flyer gegeben, dass sie so Betriebssportgruppen haben und dies und das. Das habe ich mir aber noch gar nicht genau angeguckt oder auch da noch mit keinem von meinen Kollegen in der Abteilung drüber gesprochen, ob die da hingehen. Ähm, aber, ja, du hast recht, da kann man ja eigentlich mal auch unabhängig von der eigenen Abteilung, ähm, mal gucken, was sie da so für Sachen anbieten. Ich muss da mal ins Intranet schauen, <chuckles> um mir da die Kurse rauszusuchen. Aber wie gesagt, auch da das ist, glaube ich, was, was ich auch so auf Januar schieben würde oder Februar, weil ich grade echt noch so total angestrengt bin von diesem Onboarding.
Mhm. Du, das klingt doch aber nach 'nem guten Plan, wenn du sagst, okay, das strengt dich auch grad an, das Onboarding. Und so soziale Kontakte aufbauen ist ja auch so bisschen Anstrengung. Dass du sagst: „Okay, das ist so vielleicht was, was ich dann mit Priorität in ins neue Jahr einfach mitnehme.“ Äh, und dann Ja, genau, vielleicht kann man das auch wirklich so als Vorsatz ins ins neue Jahr mitnehmen, dass du sagst: „Ich gehe da bisschen mehr in die Offensive und trage da vielleicht auch so meinen Teil zu bei und geh auf die Leute aktiver zu.“ Aber du bist ja total die kommunikative Frau. Ich kenne dich ja so, und, äh, du machst das bestimmt easy, dass du Leute kennenlernst.
Mhm. Mhm, ja. So als Vorsatz. <chuckles> Ja, mhm. Mhm. <laughs> Das stimmt. Da ich danke dir. Ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir total gut getan, mich da mal mit jemand drüber so auszutauschen im Detail. Schönen Tag dir noch.
Das freut mich. Danke.